で、こういったのって若い頃は気づかないんですよね、まあ、まだ体力があるので。
うーん。そうなりますよね。うん。
うん。 そう、で、確かにね、主人の言ってることも分かりますし、ま、何だったら私も前もね、その老後だけにこうお金を貯め方がいいっていう風にすごい思ってたんですど。
うーん。 はい。 はい。はい。
うーん、ただ、そうですね、私の周りでこう、結構、うーん、私たちより年齢が5、6歳上の方が、何人かこう亡くなられてるんですね。
うーん。